Und, ich bin halt eher auf der Skala von, ah: „Ich will sie jetzt auch nicht stören, wenn's nicht nötig ist.“ Ja.
Ja, das kenne ich. Das ist bei meiner bei meiner Freundin auch so, ne? Die, ähm wir haben auch 'n kleinen Sohn, der schläft dann auch noch dabei, ähm, mit im mit uns im Bett und da muss man gucken, ne, wie's klappt. Da will man nicht dazwischenfunken, wenn wenn die Leute mal schlafen können.
Schwierig, ja, herausfordernd. Hm. Ja. Ah, ich glaub, mit Kindern ist es noch mal herausfordernder. Also, wir wollen uns auch erst mal 'n bisschen Zeit lassen und ja, weil dann wird ja f gefühlt die ganze Morgenroutine von 'nem Kind bestimmt. <chuckles> So und, äh, wir genießen das erst mal das Eheleben und dann kommt eins nach dem anderen.
Okay. Mhm. Ja ja, ja ja. <giggles> Ähm, jetzt haben wir ja quasi die ganze Woche fast schon durch, ähm, die Wochentage und Samstag. Wie ist es am Sonntag?
Am Sonntag ist das so, dass wir zur Kirche gehen. Also, da ist es dann so, dass wir aufstehen, auch gar nicht frühstücken, weil das machen wir tatsächlich dann auch in der Kirche.
Mhm.
Ja und das ist irgendwie ganz cool, wir brunchen da letztendlich auch. Und ja, wie sieht der Morgen da aus am Sonntag? Also, aufstehen ja, fertig machen, vielleicht mal duschen und dann steigt man eigen ja`
Ich glaub, der Sonntag der Sonntag ist, glaub ich, da 'n ganz besonders schöner Tag, ne? Wenn ihr da brunchen geht brunchen geht, so in der in der kleinen evangelischen Gemeinde mit 30, 40 Leuten oder?
Ja, genau, 30, 40 Leute, das ist tatsächlich so. Ich hole noch vorher meine Freunde ab. Ach ach, wir haben schon mal gequatscht. Ach, witzig. Ah, ja.
Ja, da haben wir schon mal geredet darüber. Ja ja. <laughs> Total cool, total cool.
Ah, jetzt erinner ich mich an die. Ah, ich erinner mich an die St ja.
Total cool. Da ist der Mon da ist der, äh, Sonntag natürlich was Supertolles
Genau. Ja.
äh, wenn man da so rauskommt und sich da freuen kann.

Ich glaube, das ist auch super wichtig so für die Psyche einfach, dass man merkt: „Ey, ich ich egal was kommt, eine Sache ist schon geschafft und alles andere ist extra.“ Hört sich bisschen krass an so, ne? Weil so Bettenbereich ist eigentlich nichts, äh, Wildes, aber ich glaub echt, dass es gut für die Psyche ist.
Aha. Aber wie kommt das dann jetzt, dass du dich, äh, ekelig im fühlst, wenn du im Bett die Videos anschaust und nicht irgendwie dann am Esstisch oder an der auf der Couch?
Ja, ich merke so für mich, dass ich's halt nicht so bewusst tue. Es fühlt sich auch so an, als würde ich noch nicht diesen Tag in Angriff nehmen. Als würde ich sagen: „Ah, ich will nicht be äh, äh, aufstehen, ah, dann kommt der ganze Stress und dann geht der Ernst des Lebens los.“ Aber wenn ich sage: „Ich stehe auf und ich mache erst mal das, was ich gerne mache.“ Und gehe dann quasi Schritt für Schritt weiter, dann fängt so 'n guter Tag an.
Mhm. Ah, okay. Und was machst du dann als Nächstes? Also, ähm, wie wie lange schaust du denn, ähm, also, Social Media wahrscheinlich, ne? Wie lange schaust du das? Und dann, was kommt danach?
Ja, so nach Social Media ist dann so, dann trinke ich vielleicht 'n Käffchen, so. Ich habe 'ne Siebträgermaschine, damit zelebriere ich so 'n bisschen auch den Kaffee. Ich musste
Eine was für eine Maschine hast du?
'Ne Siebträgermaschine. Sagt dir das nix? Ah.
Was ist das denn? Das klingt ja ne, das klingt ja fast nach Landwirtschaft hier. <laughs> So 'n großer Traktor.
<laughs> Ne, nicht ganz. Ähm, bist du jemand, der gerne Kaffee trinkt?
Äh, ja, doch, schon, schon. Ich brauch's nicht ich brauch's nicht spektakulär. Jetzt nicht irgendwie, ähm, Ka was weiß ich, aber ich trinke meinen schwarzen Kaffee.
Okay. Ja. Da machst du wahrscheinlich hier normalen Filterkaffee oder French Press oder wie sieht es bei dir aus?